जी देखिए, अ, आजकल अ, मैं भी घर आया हूँ अ, लगभग 1-2 महीने पहले, और हो यूँ रहा है ना कि अ, देखिए मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ अक्सर जिम जाया करता हूँ तो मेरी डाइट ना बिल्कुल अ, चेंज है वहाँ पे जो अ, काम करने आती है वो मेरे अनुसार डाइट बनाती है। और यहाँ जो है जब मैं घर आया ना तो बिल्कुल मेरा डाइट का संतुलन बिगड़ गया। हालाँकि जिम तो मैंने जॉइन कर ली लेकिन डाइट में कहीं न कहीं बिल्कुल संतुलन बिगड़-सा गया है। घर में बताऊँ सच में तो यहाँ पे तो रोटी-सब्जी, चावल-दाल और यही सब मिठाइयाँ कभी जलेबियाँ रबड़ी-फ़ालूदा यही सब बनती रहती है और ये सब खाने की वजह से ना क्या हो गया ना कि मेरी अ, वेट थोड़ी-सी ज़्यादा हो गई है। और इस वजह से मैं काफ़ी परेशान होने लगा हूँ, मम्मी को समझाता हूँ तो वो तो समझती ही नहीं, बोलता हूँ मेरे लिए मैं ये सब चीज़ें नहीं खाऊँगा और कहीं न कहीं मुझे अ, थोड़ा खाना बनाने आता नहीं है उतना तो उस वजह से मैं ख़ुद भी नहीं बना पाता हूँ। तो अ, मम्मी को मैं कितना भी समझा लूँ ये सब चीज़ें अ, नहीं खानी है मुझे फिर भी बोलती है, "अरे खाओ, और मोटे हो जाओ, हेल्दी हो, मोटे होगे तभी तो बढ़िया दिखोगे" उनको लगता है मोटा होना ही ना, हेल्दी होने का एक ज़रिया है, उनको पता ही नहीं है तो इस वजह से ना मैं थोड़ा परेशान हूँ और मुझे अभी 2 महीने और रहना है तो समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ आप ही सलाह बताओ ऐसा कुछ कि, कुछ मम्मी को भी जादू कर दूँ ऐसा।
<laughs> जी, मैं समझ सकती हूँ कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं कहीं न कहीं क्योंकि देखिए आप डाइट लेते थे और अचानक से आपका जो भी डाइट है एकदम संतुलन बिगड़ गया उस चीज़ में तो आप कैसा महसूस कर पा रहे हैं। पर आप मुझे पहले न अ, जो भी आपकी समस्या है उसका समाधान मैं बता सकूँ, उससे पहले मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहूँगी आपसे कि जैसे आपके घर पे जो खाना बनाता है वो कौन बनाता है? और जो खाने का निर्णय लेता है कि अ, खाना क्या बनेगा, कैसा बनेगा, कैसे होते हैं कहीं न कहीं, कैसे अ, निर्णय लिया जाता है, वो कौन लेता है कहीं न कहीं।
देखिए अ, मेरे घर पे है जो वो खाना जो बनता है वो ज़्यादातर मम्मी ही बनाती हैं और निर्णय की बात है तो मेरे पिताजी काफ़ी व्यस्त रहते हैं। काफ़ी उनका बिज़नेस है तो अ, वो निर्णय नहीं ले पाते हैं अ, कहीं न कहीं तो मम्मी हमेशा बना के रखती हैं खाना और हाँ कभी-कभी मुझसे पूछ लेती हैं तो पूछ लेती हैं तो उनका थोड़ा है कि वो थोड़ी पुरानी अ, तरीके से सोचती हैं। तो वो वही बनाती हैं जो उनको खास करके आता है वो कुछ शुरू से ही कुछ वेरिएशन नहीं लाती हैं। शुरू से एक ही जैसा खाना बनाते आ रही हैं। हालाँकि एक काम करने वाली ब आती थी आंटी तो वो तो अभी नहीं आ रही हैं किसी वजह से वो स्वस्थ नहीं हैं तो अभी आ नहीं रही हैं। वो तो 2-3 महीने से। तो और बताओ तो और क्या पूछा था आपने?
अ, खाने का निर्णय अ, कौन लेता है और क्या-क्या बनाते हैं कहीं न कहीं।
हाँ। हाँ, मम्मी मेरे से पूछ लेती है कभी-कभी अ, खाने का मतलब तो तो मैं तो बोल देता हूँ मेरे लिए अ, कुछ ऐसा ब प्रोटीन सैलेड बना दो तो वो तो कन्फ्यूज हो जाती हैं। <laughs> उनको समझ भी नहीं आता है कि क्या होता है ये? तो फिर वो कुछ नहीं समझती हैं फिर अपनी मर्ज़ी से जो मन हुआ ल बना ली। रोटी बना ली लौकी की भुजिया बना ली कुछ भी बना के खिला देती हैं। तो ये समस्याएँ हो रही हैं यहाँ पे, और मैं अपने मन की पसंद की डाइट में जो मुझे चाहिए मुझे जो ज़रूर ज़रूरत लगता है कि मेरे शरीर को क्या ज़रूरी है कितनी न्यूट्रिशन्स देनी है वो सब चीज़ें ना मैं यहाँ कर नहीं पा रहा हूँ। तो अ, अब समझ में नहीं आ रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ हालाँकि मुझे बनाना भी नहीं आता। मैं अ, कोशिश करता हूँ मम्मी को समझाने की कभी-कभी किचन में जाके कि ऐसे-ऐसे करो। यूट्यूब वगैरह देखो इन सब से तुम बना सकती हो फिर भी अ, वो अ, नहीं समझती है अभी हालाँकि मेरे पास उतना समय नहीं रहता न तो मैं खुद भी कर पाता खुद बना भी पाता। मैं थोड़ा बिज़ी रहता हूँ क्योंकि मेरी ऑफिस की वर्क भी रहती है तो मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ ना तो मैं थोड़ा उसमें बिज़ी हो जाता हूँ कभी-कभी। तो इस वजह से मैं समय भी नहीं दे पाता हूँ, तो आप बताओ कुछ क्या हल निकले इसका?
जी। उम, जी। जी। हाँ जी, बिल्कुल, ज आपकी जो भी समस्या है न मैं पूर्णतः कोशिश करूँगी कि उसका समाधान में बता सकूँ। और देखिए प चिंता मत कीजिए, हम सब कभी न कभी ऐसा अ, महसूस करते हैं कि हमारी मम्मियाँ जो होती है वो नहीं समझ पातीं क्योंकि वो पुराने खयालात की हैं या उन ने नहीं देखा कहीं न कहीं वो अ, जो आपने बताया न कि वो दे सोचती है कि अच्छा मोटा ही होगा तभी वो हेल्दी दिखेगा और उनको लगता है वही स्वस्थ होगा। तो देखिए आप मुझे पहले ये बताइए कि आपका जो डाइट का लक्ष्य है वो कितना सख़्त रखते हैं आप? और किस वज़ह से आप जिम जाते हैं या डाइट करते हैं? आपको ऐसा कोई स्वास्थ्य का प्रॉब्लम है या कुछ ऐसा है? या फिर आपका वज़न बहुत घटा हुआ था या बहुत बढ़ा हुआ था, जिसको आप घटाने गए या बढ़ाने गए ऐसा कुछ कहीं न कहीं?
बिल्कुल, देखिए अ, मेरी वज़न जो थी न पहले अ, कम थी अ, मेरा न टारगेट था कि मैं 5 केजी गेन करूँ 2 महीने में और कहीं न कहीं मैंने अ, गेन भी करी और देखिए मेरा, मुझे लगता है मेटाबॉलिज्म कहीं न कहीं बहुत ही अ अ, फ़ास्ट है इस वज़ह से मैं जल्दी वेट भी गेन नहीं कर पाता हूँ तो मेरी डाइट ना बहुत ही स्ट्रिक्ट है और अ, इसलिए मैं जिम भी जाता हूँ। और डाइट बहुत ही मेरी स्ट्रिक्ट है एक-एक जो कैलोरी मैं अपने अंदर डालता हूँ न, वो हर एक कैलोरी में काउंट करके डालता हूँ कि मैं कितने न्यूट्रिशंस ले रहा हूँ, कितने अ, माइक्रो न्यूट्रिशंस ले रहा हूँ, कितनी माइक्रो न्यूट्री न्यूट्रिशन ले रहा हूँ तो मैं ये बताऊँ तो सच में 1 अंडे भी खाता हूँ न तो मैं ये भी जोड़ता हूँ कि आज तो 5 ग्राम मैंने प्रोटीन ले ली, फैट उसमें से 2-3 ग्राम ले लिया और कितने कैलोरी हो गए हैं तो कई सारे ऐसे ऐप्स हैं न इन सब चीज़ों पे मैं कई बार काउंट करते रहता हूँ तो काउंट करके अपने शरीर के अंदर डालता हूँ और एक अ, एक बॉडी वेट को न मेंटेन करके रखता हूँ, एक लीन बॉडी वेट को मेंटेन करके रखता हूँ। तो घर पर आके ना थोड़ी वो मैं थोड़ा-सा हल्का-सा मोटा हो गया हूँ क्योंकि यहाँ पे जब देखो मिठाइयाँ ऐसी-ऐसी चीज़ें रहती हैं। अ, तो खा भी लेता हूँ मन में लालच रहती है क्योंकि स्ट्रिक्ट डाइट पे हमेशा से रहा हूँ जहाँ भी पहले रहता था। तो अ, कभी-कभी घर पे ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, बनती हैं तो बहुत देख के मन में लालच आ जाता है और फिर मैं खा भी लेता हूँ। जी।
<chuckles> बिल्कुल, बिल्कुल मैं समझ पा रही हूँ कहीं न कहीं और देखिए आप मुझे न ये बताइए पहले कि जो परिवार का मुख्य खाने की पसंद जो होती है न वो या रोज़ के खाने का कुछ ऐसा सामान्य-सा पैटर्न हुआ आपके घर पे कि हाँ यही चीज़ रोज़ बनेगा, रोज़-रोज़ यही बनता है जैसा कभी-कभी होता है न कि अगर एक ही चीज़ बनने लग जाए तो हम बहुत बोर हो जाते हैं। बट जब हम जैसे आप आपने बताया कि कि आप स्ट्रिक्ट डाइट पे रहते थे कहीं न कहीं तो रोज़ का एक रूटीन होता होगा आपका कहीं न कहीं कि ये खाना है, इतने वज़न त तक खाना है, इतना मील लेना है, इतना-इतना क करके खाना है तो वो चीज़ नहीं हो पाता होगा कहीं न कहीं जैसा आपने बताया। तो आपका मुख्य खाने की पसंद क्या है कहीं न कहीं आपकी और आपके परिवार की या फिर रोज़ क खा खाना जो होता है वो पैटर्न कैसा होता है आपका?
देखिए अ, मेरी तो बिल्कुल ही अलग है, मैं ये बताऊँ इससे पहले अपने परिवार का बता देता हूँ मैं। अ, मेरे परिवार में अ, सुबह में अ, रोटी तो बननी ही है, अ, रोटी नहीं तो चावल, बस ब्रेकफास्ट में यही बनती है मेरी और कोई वेरिएशन नहीं है। अ, हमेशा से रोटी और चावल यही खाते आ रहे हैं मेरे परिवार वाले। रोटी बनती है साथ में सब्जियाँ बन गई मिठाइयाँ होती हैं अ, कभी चटनी भुजिया ये सब, यही सब चीज़ें चलती रहती है, रोटी-सब्ज़ी भुजिया चटनी अ, कभी अचार वग़ैरह के साथ। तो ये मेरी है क और नहीं तो कभी चावल बन गई चावल-दाल तो नाश्ते में तो यही होता है ख़ास तौर पे। और दोपहर में भी अब देखिए यही चीज़ें बनती हैं, चावल-दाल ही रहती है नॉर्मली तो कोई अ, उतना न्यूट्रिशनल अ, ब नहीं होती है न्यूट्रिशन उसमें। तो कई वज़ह से मेरे माता-पिता भी बीमार रहते हैं तो कई बार मैं उनको अ, कई सारे सप्लीमेंट्स भी अ, देता हूँ। जैसे अ, मल्टीविटामिन्स की गोलियाँ देता हूँ कई बार अ, फिश ऑयल्स की गोलियाँ भी देता देता रहता हूँ क्योंकि उनको कहीं न कहीं उनके टेस्ट बड्स में ही वो आ गया है वो उनको च अच्छी ही नहीं लगती है अगर हेल्दी चीज़ें उनको खिलाओ बनाकर, तो उनको कहीं न कहीं उनका स्वाद ही नहीं पसंद आता है, उन्हें कहीं तेल-मसाला खाने की आदत लग चुकी है। और मेरी डाइट बताओ तो मेरी तो बहुत ही स्ट्रिक्ट है और यही प्रोटीन खाना है, बॉइल्ड़ चीज़ें खानी हैं, ओट्स खाने हैं, मूसली खानी है तो यही सब चीज़ें मैं खाते रहता हूँ।
हुँ। हुँ, जी। अ, मैं समझ गई और आप मुझे ये बताइए पहले अ, कि आपने कुछ ऐसा आपके घरवालों ने या फिर आपने कोई बजट बना रखा हो या कोई समय ऐसा बना रखा हो कि मुझे इतना ही समय किचन में देना है। अ, कोई ऐसी कोई सा स्वास्थ्य को लेकर के कोई समस्याएँ हो या सीमाएँ हो कि जैसे कि किसी को होता है ना किसी चीज़ से एलर्जी होती है, किसी को डायबिटीज वग़ैरह की प्रॉब्लम हुई तो इन सब चीज़ ये चीज़ें कहीं न कहीं कोई किसी को है?
नहीं-नहीं अ, मुझे नहीं लगता कि अ, किसी को डायबिटीज मेरे घर में ये सब अ, बीमारियाँ तो नहीं है एलर्जी, डायबिटीज, हालाँकि वो अ, परेशान रहते हैं। कुछ शारीरिक परेशानियों से। पेट की परेशानियों से मेरे पिताजी ख़ास तौर पे अ, परेशान रहते हैं घर में तो, तो वो बेसिक खाना यही सब खाते हैं खिचड़ी-विचड़ी चावल-दाल। तो वो ज़्यादा हाई प्रोटीन अ, चीज़ें जैसे नॉनवेज होते हैं चिकन ये सब अवॉइड करते हैं। हालाँकि मैं वो सब चीज़ें खाता हूँ और जब भी घर पे आता हूँ तो मैं पापा को बोलता हूँ और वही लेके आते हैं मेरे लिए। और वो तो अवॉइड करते हैं। जी।
उ, जी। जी। हाँ, जी, बिल्कुल, मैं आपकी सारी समस्या समझ गई हूँ कहीं न कहीं और मैं आपको अ, सही सुझाव देने के प्रयास करूँगी। देखिए आप ना छोटे-छोटे बदलाव कर सकते हैं जो भी अ, जैसे क्या होता है ना खान अ, खाने में जो मामूली बदलाव जैसे अ, आप क कर सकते हैं जिसमें पूरा परिवार नहीं चुनौती अ, कहीं न कहीं फ़ेस ना कर पाएँ, है ना? और फिर आप उनको समझा सकते हो, जैसे आप अपनी मम्मी को ना बता सकते हो कि नहीं देखो आप थोड़ा सैलेड भी खाया करो, जैसे वो खाते हैं ना रोटी-सब्ज़ी खाते हैं तो रोटी-सब्ज़ी के साथ में ना आप रोटियाँ कम कर दो और उसमें थोड़ा-सा सैलेड ज़्यादा कर दो कहीं न कहीं, और आप उनको बोलो कि ये खाओगे तो उसमें फाइबर ज़्यादा मिलेगा या अ अ, नहीं समझा सकते तो कम से कम उनको रोटियाँ बनाने ही मत दो, मम्मा को बोलो मना कर दो कहीं न कहीं। तो थोड़ी-थोड़ी चीज़ें क कहीं न कहीं करोगे ना, कुछ न कुछ आपको देखो सैक्रिफ़ाइस करना ही पड़ेगा और उनको समझाने की ज़रूरत है देखो आप नहीं समझाओगे तो कोई और नहीं समझाएगा क्योंकि आप ही उनकी चिंता कर सकते हो, आप भी उनका भविष्य हो कहीं न कहीं। और देखिए बातचीत कीजिए अपने अपने अ, माता-पिता से कहीं न कहीं और छोटे-छोटे नियम बनाइए कि एक ही जैसा खाना रोज़ नहीं बनेगा कहीं न कहीं आप अपनी जो डाइट है उसमें आपने जैसा बताया कि रोटी और चावल बहुत ज़्यादा होता है, तो कार्ब बहुत ज़्यादा है, कहीं न कहीं प्रोटीन नहीं है, फ़ाइबर नहीं है, बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं कहीं न कहीं। तो वो सब चीज़ें भी मुझे लगता है कि थोड़ा-थोड़ा ऐड करो, बहुत सारे सीड्स वग़ैरह आते हैं, वो सब अ, चीज़ें कहीं न कहीं अपने डाइट में ऐड करो। फिर देखिए आप न तैयारी पहले से करके रखिए, आप पहले से मम्मी को बोल के रखिए कि अच्छा कल ये बनेगा, परसों ये बनेगा, आप एक नोटपैड में नोट करवा सकते हैं, ये बहुत सारी ऐसी छोटी-छोटी तैयारी पहले से ही कर सकते हो। तो उससे क्या होगा न कि अ, जो जल्दी-जल्दी में आप चीज़ें करते हो ना वो चीज़ें नहीं होगी। मुझे लगता है कि इतनी सारी चीज़ें आप कीजिएगा कहीं न कहीं तो आप एक हेल्दी डाइट आपका परिवार भी ले सकते है और आप भी संतुलन बना सकते हो।
बिल्कुल, धन्यवाद आपका।